Hi, kannst du kurz beschreiben wie du in einer Mentoring-Beziehung Vertrauen aufbaust und, äh, wie du's definierst? Und woran merkst du dass es, ähm, da ist oder dass es fehlt?
Mhm. Ja also Vertrauen in so 'ner Mentoring-Beziehung ist glaube ich wirklich das A und O <chuckles> weil, ähm ja als wenn man 'n Mentoring bucht oder hat dann möchte man ja wirklich von der anderen Person was lernen und was mitnehmen. Also diese pers e Mentor hat ja wirklich so 'ne Art Vorbildfunktion und ist im besten Falle schon da wo man selber hinmöchte. Und, ähm, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann denke ich, hat diese ganze Beziehung keinen Sinn. Also, f für mich persönlich als ich selber auch mal 'n Mentoring gemacht hab war einfach extrem wichtig dass ich gesehen habe die Personen sind schon da, wo ich hinmöchte. Das heißt sie können mir wirklich klar den Weg zeigen wie ich auch von von A nach B komme so, ne?
In welcher Rolle standest du im Mentoring? Warst du die Person, die quasi gementort hat <chuckles> oder standest du auf der anderen Seite?
Mhm. Ne, in dem Fall also, das war mein 1. richtiges, äh, Coaching was ich gebucht hatte, war ich die Person die eben ja, der der nicht der Mentor dem Mentee heißt das, glaube ich, war. Und, ähm, es war schon 'ne ziemlich aufregende Situation, weil ich, ähm, von diesen also, es war eigentlich 'ne Fa Familie, also 'n Paar, die die das Me Coaching gemacht haben das Mentoring gemacht haben, die selber auf Weltreise waren und 4 Kinder hatten oder haben. Und, äh, anderen gezeigt haben wie man eben ein Online-Business aufbauen kann, was fa eben familienfreundlich ist so. Und das wollte ich von denen lernen und habe dann eben gesehen, ähm also, ich bin denen auch schon länger gefolgt, habe geguckt was die so machen und, ja, die waren wirklich seit Jahren auf Weltreise in Thailand, e auf Zypern. Ich weiß nicht wo die überall unterwegs waren und haben halt von überall aus ihre Kurse gegeben. Und, ähm, das fand ich toll, weil man ja auch als als Eltern ähm, also, bei mir war das so, dass ich zum einen eben sehr viel Zeit mit meinem Kind verbringen wollte, aber trotzdem auch Geld verdienen wollte, mit etwas was mir auch Spaß macht und wollte eben dort lernen wie man das so macht ne?
<chuckles> Ja. Und welche konkreten Situationen sind jetzt aus deiner Erfahrung besonders vertrauensbildend? Würdet würdest du sagen, dass quasi, wenn du von jemand gementored werden willst, dass die Erfahrung, die die Person gemacht hat, das Wichtigste ist in dem, was du lernen willst?
Mhm. Ja und klar, wenn man jetzt an diese ganze Online-Welt denkt und so, also es ist ja auch schon wichtig, dass diese Mentoren das dann auch übermitteln können, was sie für Erfahrungen gemacht haben und was sie daraus gelernt haben und was sie selber auch weitergeben können, ne? Also, ich denke, so dieses Thema Kommunikation, Authentizität, wie wird was vermittelt, ist, glaube ich, schon extrem wichtig, sodass man da auch, ähm, andocken kann, weil es kann ja auch sein, dass jemand eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht hat und eigentlich auch 'n super Mentor wäre, aber die Person kann das vielleicht gar nicht vermitteln. Die weiß gar nicht, wie man kommuniziert, und so weiß man dann gar nicht, dass die vielleicht auch was anbieten könnte, so, ne?
Mhm. Mhm.
Mhm. Ja, und so war das auch in dem Fall, ne, dass ich einfach gesehen habe, so wow, äh, die sind supergut da drin, zu kommunizieren, was sie halt machen. Die hatten zum Beispiel 'nen Podcast, wo die ganz viel erzählt haben. Äh, man konnte auch persönlich mit denen dann sprechen und Fragen stellen und so weiter. Und, äh, vor allem was, glaube ich, superwichtig war, dass ich mich persönlich mit denen identifizieren konnte, dass ich auch so dachte, so, die haben 'nen ähnlichen Lifestyle, die sind von der Mentalität her irgendwie ähnlich wie ich. Äh, d das heißt, wenn die das geschafft haben, dann schaffe ich das auch und die zeigen mir einfach, wie, so ne?
Was was was Ah okay. Mhm. Also, ich denke auch, a dass man sich, äh, am häufigsten von Leuten inspirieren und mentoren lässt, die am meisten also die die meisten gleichen Lifestyle, äh, führen zumindest die den gleichen Lifestyle führen wie einer selbst. Was würdest du sagen, ähm, wenn dein Vertrauen mal missbraucht wird? Äh, wie würdest du empfehlen ähm, wie man so eine Krise anzusprechen hat oder wie kann man das Ganze wieder aufbauen zu einem guten Vertrauens äh, zu einer guten Vertrauensebene?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, also ich sage mal wenn das Vertrauen einmal gebrochen ist zu 'nem Mentor, ich weiß nicht ob man das dann wieder so aufbauen kann weil also jetzt wenn da vielleicht auch noch Geld dahintersteckt <giggles> und so und dann, äh, wurde vielleicht auch die Dienstleistung nicht eingehalten oder so. <inhales> Finde ich persönlich sehr schwierig. Und, ähm ja ich kann das auch gerne noch mal hier anhand meines Beispiels so 'n bisschen erzählen weil da war es dann auch so. Also, diese Familie hat das eben so perfekt verkörpert dieses Freilebende diese Verbindung mit den Kindern trotzdem irgendwie gutes Geld verdienen und 'n gewissen Lebensstandard führen, 'ne glückliche Beziehung führen ähm, so das war das wo man wo glaube ich die Mentees dann so andocken konnten. Und ich kann mich halt noch super gut s erinnern dass in einem so 'nem Mentoring-Call ich gesehen habe wie dieses Paar was ja nach außen immer so diese perfekte Familie verkörpert hat, sich dann so 'n das sind ja manchmal so ganz feine Sätze oder Blicke und ich habe gesehen wie die sich angeguckt haben. Und ich habe in dem Blick gesehen: Da ist f grad eigentlich gar keine Verbindung. Da sind vielleicht sogar eher negative Gefühle zwischen den beiden. Ähm, und das war für mich so das 1. Mal wo ich so 'n bisschen stutzig wurde wo ich so dachte so: „Hm ob die sich wirklich so lieben und so nah sind wie die immer so nach außen vermitteln?“ Und, ähm, ja die haben sich dann tatsächlich, äh, 'ne Zeit, nachdem ich dann auch mit diesem Mentoring fertig war, getrennt. Und dieses ganze Idyll, dieses ganze Konstrukt von der perfekten Familie, die alles im Griff hat und so weiter, ist komplett in sich zusammengebrochen.
Mhm. Oh. Schade.
Und, ähm, das hat bei ganz vielen, hm Coaching-Kunden von den beiden für 'n extremen Vertrauensbruch gesorgt. Also, die hatten oder auch 'ne riesige Community und da hat 'ne ganz große Spaltung stattgefunden. Und, äh, ja ganz viele Menschen haben sich extrem so hintergangen gefühlt auch ne?
Mhm. Dann kann man ja als Nächstes fragen ähm, vielleicht ist es ja dann doch keine so gute Idee, wenn man in einer Beziehung ist, äh, vielleicht gemeinsam zu arbeiten oder 'n Mentoring zu machen? Weil das hört man ja h öfter, dass die Leute, äh, zusammen Programme oder Kurse online führen, vor allem auf Social-Media, ähm, und, äh, das dann den Bach runtergeht nach 'ner Weile.
Ja. Mhm. Mhm.
Vielleicht sollte man Beziehung und, äh, Business nicht miteinander vermischen. Was hältst du davon?
Ja, könnte sein, ne? Also ja, vor allem, ich glaube, was so 'n bisschen die Krux war, war dass die beiden das irgendwie so mit verkauft haben. Die haben halt ihren Lifestyle verkauft, ne, ü und durch die üb über diesen Lifestyle die Leute in ihr Coaching geholt um damit an um das anderen auch zu f ermöglichen. Und, ähm, ich persönlich konnte für mich das eigentlich relativ gut differenzieren, und so haben die das auch nach außen dann teilweise vermittelt, dass, ähm der Inhalt an sich des Kurses, den sie verkauft haben, wo es ja darum geht, selber 'n Online-Business aufzubauen, dass das nicht berührt wird von der Paar-Situation. Also ich konnte das für mich auch wirklich ganz gut so einordnen und, äh, ich weiß nicht mal, ich habe das jetzt auch nicht, dass ich dann also, das Leben verändert ja sich auch. Beziehungen verändern sich, und man kann das dann ja auch nicht erzwingen oder da lange nach außen hin so 'n Bild vermitteln, wenn das gar nicht mehr so die Realität ist. Aber ganz viele andere waren wirklich extrem sauer auf die beiden, haben sich so gefühlt, als hätten die 'ne Show gemacht, haben denen was vorgespielt und konnten das dann eben nicht so trennen von diesem von dieser Business-Ebene, ne? Und ähm, ja, natürlich, wenn man dann als Paar sich sozusagen nur mit äh, ins Rampenlicht stellt, dann muss man auch damit rechnen, dass das dann vielleicht irgendwann mal nach hinten losgeht, obwohl man das natürlich dann in dem Moment gar nicht so wahrhaben will oder das gar nie daran nie glaubt, dass so was mal passieren könnte, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, und und was wenn wir jetzt das ganze Thema bisschen, äh, in eine andere Richtung schieben würden, wie würdest du sagen, dass das Vertrauen in formellen und wie in deinem Beispiel jetzt, äh, Mentoring durch ähm, Leute, die ein ähnliches Lifestyle wie du führen äh, Betriebe oder Universitäten zu persönlichen Mentoring-Beziehungen, wie zum Beispiel einer Vater-Tochter-Beziehung oder, äh engste Freundin, äh, Mentoring-Beziehung, die einem mal mentort und ein versucht, Tipps im Leben zu geben. Inwiefern unterscheiden sich solche organisatorischen Mentoringen mit, äh, vertrauten Menschen-Beziehungen?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja also so institutionelle Mentorings im Betrieb et cetera das hat natürlich immer wirklich diese professionelle Ebene und da sind die Themen ja wahrscheinlich auch ganz andere als jetzt im privaten Bereich ne? Also, ähm ja von daher würde ich sagen gibt es in diesem, äh, professionellen Kontext ja immer ganz klare Richtlinien. Es gibt wahrscheinlich immer 'ne ganz klare Agenda, 'ne Struktur Themen die besprochen werden und 'ne Art ja so 'n roten Faden 'ne Richtlinie an die man sich dann an die man sich hält und wo ich mir vorstellen könnte dass im Rahmen dieser Richtlinien oder dieser dieses Prozesses sozusagen dann Raum wiederum ist für so 'ne persönliche Entwicklung von jedem Einzelnen, ne, vielleicht für Fragen oder ja. Das ist ja dann wiederum bei jedem sehr anders und das denke ich ist auch wichtig dass man immer die Möglichkeit hat als Mentee, äh, sich so zu entfalten wie es eben gerade so ist und dass der Mentor darauf auch eingehen kann. Und im privaten Kontext jetzt vielleicht Vater-Kind-Beziehung oder so dann geht es ja vielleicht auch eher so um so persönliche Themen ne, die man vielleicht auch nicht mit jedem so teilen würde. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der Hauptunterschied so, ne? Genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und wie können diese institutionellen Mentoring-Programme denn dieses gleiche Vertrauen aufbauen, was man halt quasi mit Menschen aus seiner Umgebung hat, mit seinen Freunden und mit seiner Familie?
Mhm, ach, ich weiß gar nicht, ob's dann darum geht, genau das gleiche Vertrauen aufzubauen. Also, Vertrauen muss auf jeden Fall da sein, aber ich glaube, das ist schon auch irgendwie wichtig, so diese Ebenen zu trennen. Dass jetzt eben mein Chef oder der der der Mentor oder Coach, der da ins, äh, Unternehmen kommt, dass das eben jetzt nicht der Papa oder der die Oma ist oder so, sondern dass es da wirklich um diesen beruflichen Kontext geht. Und ähm, ja, um da Vertrauen herzustellen, dann kann man sich ja auf jeden Fall auch mal darüber informieren, was jetzt der jewe weilige Mentor für Qualifikationen hat, was der für 'n Lebenslauf hat, was der schon so vielleicht für ja, woher der ja so herkommt, ne? Was der Hintergrund ist, der Background und, ähm, auch so die Erfolgsgeschichten, ne? Also was hat der denn schon so bewirkt? So Testimonials, und was sind so Erfahrungsberichte von anderen? Das finde ich persönlich auch immer super, wenn man einfach sieht so, hey, das und das erzählen Andere wirklich ganz, äh, ja, aus dem Nähkästchen ohne Filter. So wurde denen geholfen, dass man das so 'n bisschen als Richtlinie hat. Und, ähm, ja, in der Familie, privaten Bereich ist das Vertrauen ja wahrscheinlich einfach auf der Basis der gemeinsamen Lebenserfahrung schon da und noch mal 'ne ganz andere Nähe, als jetzt wie in 'nem professionellen Kontext so, ne?
Mhm, na klar. Mhm.
Genau. Das ist, was mir dazu jetzt so kommt, ne?
Also, könnte man sagen, dass quasi die Lebenserfahrung, also auch, dass mit höherem Alter, man mehr Erfahrungen im Leben sammelt und, ähm, Menschen im höheren Alter mehr quasi für ein Mentoring äh, als Mentoringrolle quasi, äh, akzeptiert werden. Würdest du sagen, dass 'ne jüngere Person auch für dich, äh, 'ne Mentoringrolle übernehmen könnte? 'Ne Person die jünger ist quasi als du?
Mhm. Mhm. Ja, kommt drauf an. Also, ich finde, wie du das jetzt auch schon so gut zusammengefasst hast, so etwas ältere Personen die Lebenserfahrung bringt ja wirklich so 'ne Art innere Ruhe und Weisheit auch mit. Und irgendwo, ich persönlich habe dann tatsächlich auch irgendwie mehr Vertrauen, weil ich glaube, schon teilweise auch so jüngere Coaches oder so, das ist teilweise dann mehr ein „Ich denke, ich kann das“, also 'ne gewisse Selbstüberzeugung, aber teilweise auch Selbstüberschätzung, weil vielleicht die eigene Erfahrung noch fehlt. Ist natürlich immer schwierig, das so zu pauschalisieren, ne? Es gibt bestimmt auch junge Leute, die, äh, schon gewisse Erfahrungen gemacht haben und das ganz toll und wirklich mit 'ner Ernsthaftigkeit auch weitergeben können. Aber generell gesehen finde ich schon, dass man auch das wirklich so anerkennen und auch sogar ehren sollte, die Lebenserfahrung auch grade von älteren Menschen, und, ähm, ja, da auch wirklich sich hilfesuchend an diese Leute wenden kann. Genau.
Prima. Ich fande, das war ein nettes Gespräch. Äh, und ich würde mich dann, äh, bei dir einmal bedanken für deine Antworten. Und ja, willst du noch was dazu sagen?
Ja, ne, danke für dein Interesse, für die spannenden Fragen. War ein sehr schönes Gespräch, hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Tschü